Mira, yo me acuerdo que, en una ocasión, a mí me pidieron que llevara una ensalada. Entonces, era una ensalada como para más o menos 30 personas, y, pues, yo no quería que fuera la clásica ensalada nada más de lechugas con aderezo, ¿no? O de lechuga, jitomate, aderezo o así. Entonces me acuerdo que ese día, este, pues, preparé me me puse a ver así en un en un video y preparé algo que tuviera proteína. Y luego me acuerdo que le agregué fresas, y luego quise agregarle también arándanos, y luego le agregué también una una pasta fría, unos coditos fríos. Bueno, el caso es que, la verdad, sí me quedó una y nueces, me quedó una superensalada espectacular. Y cuando la puse en el centro, estaba tan colorida, de al al centro de la mesa, que me decían las personas: “Es que nos da pena servirnos porque se ve bien bonito ese plato en medio”. Y yo: “No, pues, sírvanse, porque aparte de que está bonito, pues, quiero que me digan que les gustó”. Y, eh, no, pues, fue una fue un un exitazo mi mi ensalada. Do le puse muchas cosas que, al día de hoy, quisiera acordarme, porque tanto me felicitaron, tanto me felicitaron, que digo: “Oye, ¿por qué no lo anoté?”. Pero es también el el cariño con el que te recibe la gente, ¿no?, de de que sabe que lo haces de corazón. Ujú.
Okey. Ajá. Ajá. Ah, ya. Qué rico. Claro. Ajá. Se ve bonita. Ay, qué bonito. Claro. Ujú. <laughs> Con el que lo haces. Claro, y el con el que tú se los haces. Cierto, porque el cari ahora sí que es como una inversión, le inviertes amor a lo que les estás cocinando y, pues, ellos te lo te corresponden de la misma manera.
Sí.
Y dime, ¿ellos contaban, eh a sus historias cuando estaban ahí? ¿También les daba esta parte que, por lo regular le pasa a la familia, que empiezas a recordar y o y a contar historias de antaño?
Así es.